É porque também é com base no é com base nas visualizações, não nas visualizações, mas com base no número de pessoas que ouviram aquela música, né.
E depois vinha essa Exato, isso, isso, exatamente isso, as que foram mais ouvidas ficam em primeiro e aí vai descendo.
Uhum. uhum.
Inclusive é bem legal isso que isso que eles fazem. <chuckles>
Tá. É, é verdade porque, na verdade a Ordinary, não sei como foi o caso de você descobri-la, mas eu inclu eu ouvi ela em umas em uns vídeos, né, nesses reels do Instagram, foi assim que eu conheci. Foi assim? É, ficou famosa. Mas aí eu não conhecia as outras. Uhum, verdade.
Ah eu também. Uhum. Sim e realmente estourou, né, porque daí também depois pareceu que eu escutei uma vez e parecia que estava em todo lugar. <giggles>
Não é? É. Foi assim que eu conheci o Bensen Boone.
Quem?
<giggles> Benson Boone, ele canta aquela é: "mystical, magical na-na-na" não sei a letra, mais ou menos assim, juro, é então, <giggles> a lá está vendo? <giggles> Pesquisa Benson Boone é bem legal, essa música chama Mystical se eu não me engano.
Olha, não conheço. Nossa, jura? Eu conheço a música. Olha, viu. Bensen Boone. Mystical. Olha de repente já vou até adicionar aqui. <giggles>
Uhum. É, eles ele canta umas músicas bem legais também, sem contar que ele faz umas performances também, é bem legal. Como que é? Você assistiu algum videoclipe desse cantor ou ainda não?
Olha, top.